Y yani ben şöyle bir i şey yaptım, akademik kariyeri bıraktım. Yani o akademik kariyer de şöyle bir kari kariyer. Doktora yapıyordum. Doktora yapıyordum. Yüksek s lisans da yapmıştım ama artık sürüye sürüye götürüyordum mesela ve, eee, bir şekilde ama çok yapmak istediğim bir şeydi. Hani kimse beni zorladığı için değil. Eee
Hı hı. Doktora mı yapıyordun yüksek lisans mı? Hı hı. Çok havalı. Kaçıncı yılında bıraktın?
İii, yani 2013-2014'te artık tamamen bıraktım. Yani iki bin on üçte de uzatmadım.
Yani senin kaçıncı yılındı doktoradaki?
A ha, doktorada kaçıncı yıl yılımdı? Herhâlde 4 falan. Yani öyle 3,5-4. Evet ama bizim doktoralarımız uzun sürüyordu. Çünkü sosyal bilimler, yani, zaten yedi sekiz sene sürüyordu bizim doktoralar. Aslında tez tez kalmıştı gibi diyebilirim. Bir de ben bunu, hani Türkiye’nin belki hani en saygın, kimileri için en saygın, kimileri için işte en saygın birkaç üniversitesinden biri olan bir üniversitede yapıyordum. Ya sosyal bilimler için en saygını kesinlikle de. Eee, bu şeydi. Dolayısıyla da işte bir imkânım vardı. Ne bileyim yurt dışına gitme, orada devam etme falan. Ben yapmadım. Bir
Wow! Bayağı sürdürmüşün. Hı hı. Wow! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. 2 soru geldi. Iıı, lafını da bölüyorum ama burada aklıma 2 soru geldi. 1 böyle başlamak için cesareti nereden buluyorsun? 2'ncisi şu, cesa yani bir şekilde cesareti buldun, başladın, işte doktoranı neredeyse bitirmek üzereydin. Ya benim tarafımdan öyle görünüyor. Yanılıyorsam lütfen söyle. Vazgeçme cesaretini nereden buluyorsun?
Hı

Vallahi benim gerçekten bütün hayatım yeni başlama. Yani, hangi birinden başlayayım? Hangisini soruyorsun, ben
<chuckles> En son, en son neye yeni başladın?
En son yine birtakım işler ama, yani, kariyer de değiştirdim, sıfırdan başladım. Bir sürü, sürekli böyle, bir, zaten yeni b yeniden bir şey öğrenme, bir hobi öğrenme, hepsine yeniden başlıyorum. Evliliğe de 2'nci kez başladım, yani, ne istersen hepsinden var. <chuckles>
Hı hı. O zaman en önemli şey. Harikasın. En önemli sorum şu olur o bu bu şartlar altında. Yi motivasyonunu yeni başlamak için nasıl, eee, sağlıyorsun?
Eee, şöyle bir şey var. Benim zaten yapım gereği, yani, benim böyle bir, eee, sürekli bir, belli bir süre sonra bir şeylere reset atıp, ııı, yani, bir, böyle, baştan başlama şeyim var. Yani, bu sanırım benim yapım. Bunu, yani, başlarda, böyle, geçmişte, yani, biraz şey diye eleştiriliyordu insanlar da, işte, ailem falan, hani, biraz maymun iştahlılık, şu, bu diye ama, eee, ben sonra anladım ki bu benim yapım ve benim bunu korumam lazım. Çünkü aslında bu benim bir yandan da güçlü tarafım. Ben eğer bununla kavga etmezsem çünkü her öğrendiğim şeyden diğerine bir şeyler aktarabiliyorum, eee,
Hı hı. Hı hı. He he. He he. He he, he he, eskiden bir kitap okumuştum, İnce Memed. İnce Memed diyeyim hatta tam orada yazıldığı şekliyle. Şöyle söylüyordu, köy kıraathanesi'ne giren bir adam şundan bahsediyordu. Ben yıllardır hiç kitap okumadım, hâlâ aynı partiye oy veriyorum, tuttuğum takımı değiştirmedim, her akşam aynı yemeği yerim. Değişmek de neymiş? Anadolu'da bu kültür çok aktif olduğu için yeni başlayan, bir şeyleri değiştiren kişilere ön yargı olabiliyor sanki.
Hı hı. Hıı.